बिल्कुल, बिल्कुल, उ उन्हीं के नाम पे रखा है और मैं अक्सर देखता हूँ कि वहाँ पे अ, झंडे भी लगे हुए हैं। जैसे आपको बताऊँ तो वो नहीं होता तय तिब्बतन लोग जो मोंक होते हैं उनके जो बौद्धिक भिक्षु होते हैं उनके अ, झंडे भी काफ़ी लगे हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो भी वहाँ पे तपस्या करते थे। और अभी तो बहुत ही सुंदर बना दिया है उस जगह को। जी।
हाँ, हाँ। सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बचपन से ना मुझे भी शौक है पहाड़ देखने का, कभी जा नहीं पाया उस तरफ़। तो अभी-भी क्या करते हैं ट्रैकिंग?
जी, जी। जी, जी, जी। बहुत सही। अच्छा। जी, कभी-कभार करता हूँ, जी क्योंकि आजकल तो अ, उतना व्यस्त मतलब उतना समय नहीं मिल पाता है क्योंकि ज़्यादातर समय अ, काम में ही निकलता है मेरा लेक़िन जब भी जी, जी क्योंकि एक समय ऐसा आता है ज़िंदगी में कि हमें है ना अपने जीवन के बारे में भी सोचना पड़ जाता है। और काम धंधे में सभी लग जाते हैं। जी, लेक़िन हालाँकि मेरे दोस्त जो काफ़ी दोस्त जो अ, आर्मी में हैं, वो आर्मी में हैं। और वो जब भी छुट्टी आते हैं और क्योंकि आर्मी के अ, लोगों को आपको एक तरीक़े से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है ट्रैकिंग के लिए। है ना? क्योंकि वो तो वैसे ही ट्रेनिंग उन लोगों ने इतना लिया हुआ है, वो तो वैसे ही तैयार हैं, शारीरिक रूप से।
हुँ, हुँ। सो तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बहुत सारी ट्रेनिंगस मिलती है। क्योंकि कभी तो क्या बोलते हैं उसको अ, कुछ फ़िक्स तो रह नही रहता है ना कि कहाँ पर पोस्टिंग हो जाए। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों के भी पेरेंट्स आर्मी में हैं तो उनकी भी पोस्टिंग्स होते हैं, पहाड़ी इलाके में। तो कभी आपने सोचा है क्या आर्मी में ऐसा सोचने अ, जाने का क्योंकि एडवेंचरस तो बहुत ही होता है?
जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल और जी, जी, जी। अच्छा। अरे वाह! <chuckles> जी बिल्कुल, एक समय तो ऐसा था कि एक जुनूनियत ही सवार हो गया था मेरे दिमाग में आर्मी के लिए। और मुझे अभी-भी याद है मेरा हर दिन अ, एक तरीक़े से अ, शौक की तरह ही निकलता था, एक एडवेंचर की तरह ही निकलता था क्योंकि ह हम लोग पहाड़ों में दौड़ने जाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, अ, आपने देखा होगा कि पहाड़ के लड़के अक्सर तगड़े होते हैं। अ, उसकी वजह यही है कि जी <chuckles> अ, सामान्य रोड नहीं होते हैं यहाँ पे। है ना? ऊबड़-खाबड़ रोड होते हैं और उसी ऊबड़-खाबड़ रोड में आप जब 5-10 किलोमीटर रोज़ सुबह 4 बजे उठ के आप भागते हो तो आपका शरीर और मज़बूत बनता है। है ना? पर्या अ, प्राकृत प्र अ, जो ए ब ब माहौल है जो पर्यावरण है उसके हिसाब से भी आपका शरीर और मजबूत बनने लग जाता है। तो जो भी छोटी-छोटी तकलीफें हैं ना हमें इतना महसूस नहीं होतीं कि अरे! ये तो हम ये तो कुछ भी नहीं है। <chuckles> ऐसा लगता है हम लोगों को तो। मैंने ये सब चीज़ किया था, हम दौड़ते थे आर्मी के लिए और लेक़िन ठीक है, दुर्भाग्यवश में हो नहीं पाया। मैं किसी वजह से कारणवश हो नहीं पाया लेक़िन फ़िर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जी, जी, जी, जी।
अच्छा। वाह! हाँ। बहुत, बहुत। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ, सुनके बुरा लगला।

बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद ये मुझे बताने के लिए। तो, जैसे आपने कहा कि गिटार आपको बहुत अच्छा लगता है गिटार बजाना, तो बहुत सारे ऐसे भी बैंड्स होते हैं, उनके गाने ना गिटार में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे बीटल्स का था, बीटल्स के बहुत सारे गाने अभी भी लोग गिटार पे उतारते हैं। मैंने भी प्रयास किया था, तो आपका कोई फेवरेट ऐसा कोई सिंगर या फिर कोई बैंड है जिसके गाने आप उतारना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं?
<laughs> जी, जी, कोई बात नहीं।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 जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल अगर मैं वेस्टर्न देश देशों की बात करूँ तो वहाँ से तो जैसे आपने कहा बीटल्स के गाने, क्योंकि ये ये तो एक खुद में ही एक इतिहास उन्होंने रच रखा है ना, गानों का। तो उनके तो मुझे कई गाने पसंद है और ख़ास करके अ, आप अगर दूसरे बैंडों की बात करें तो मुझे अम, व्यक्तिगत रूप से उम, अ, मेटालिका अच्छे लगते हैं और मुझे गन्स एण्ड रोज़ेज़ जी, जी, जी।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे हाँ! हाँ, हाँ, गन्स एण्ड रोज़ेज़ फिर एरोस्मिथ हो गया।
जी, जी, जी। जी, जी, जी, इन सभी के गाने पसंद हैं मुझे और हालाँकि अ, इतना सरल होता नहीं है अ, उन चीज़ों को बजाना लेकिन हर चीज समय माँगता है, तो अगर आप समय देंगे उन चीज़ों एक मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप गिटार सीख रहे हैं, आपका शौक जागृत हुआ है ना, तो उसको तोड़िए मत एक समय में जाके। एक ही कॉर्ड पे, एक ही उसपे आप तक़रीबन-तक़रीबन 2-3 महीने आप अगर उसी चीज़ पे अभ्यास करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा, सुनते रहिए चीज़ों को।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब टाइम को बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा उसपे।
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, समय माँगता है, हर चीज़ समय माँगता है और ख़ास करके गि गिटार जैसी चीज़ें तो। और उनके गाने जैसे अ, मेटालिका के अ, मैं बोलूँ तो टीएनटी है ना, टी टीएनटी डायनामाइट ये वगैरह मुझे मास्टर ऑफ़ पपेट्स था, ये जी, जी, जी। तो ये सभी गाने और फिर अगर मैं गन्स एण्ड रोज़ेज़ की बात करूँ तो उनका एक प्रख्यात अ, गीत है, अगर मैं बात करूँ तो स्वीट चाइल्ड ओ माइन, तो वो भी मुझे अ
हम्म। हाँ, हाँ, फिर मास्टर ऑफ़ पपेट्स, मास्टर ऑफ़ पपेट्स सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, हाँ। हाँ, वो मेरा फेवरेट है मेरा फेवरेट है।
<chuckles> अच्छा। अरे वाह, वाह! तो, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है।
अरे! बहुत लोगों को यार ये बैंड्स के बारे में पता भी नहीं है और जब, कोई इस चीज़ की बात उठाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत लोगों को क्वीन का भी, क्वीन का भी नाम मालूम नहीं है, बहुत लोगों को एसी डीसी का भी मालूम नहीं है।
जी, जी, जी। <laughs> अच्छा, अच्छा। हुँ।